والله آه، هو صحيح على الرغم من كده بس أكيد، يعني أنا حصل معايا موقف زي كده، بتبقى على حسب الشخص يعني زي ما بيقول لك إيه، يعني عدوك يتمنّى لك ال الغلط وحبيبك يبلع لك الزلط، يعني أنا آه، بالفعل يعني أنا كان ليَّ واحد صديق ليَّ بس ما كنتش اعرف يعني إن هو يعني مش كويّس من ناحيتي، حصل موقف فباقول له والله أنت ما هاقول لِك حصل موقف من من ناحيته يعني وكده فباقول له والله أنت بمنتهى الأدب وبمنتهى ال يعني ل لا اتنفخت عليه ولا اتنطّطت عليه ولا هاجمته باقول والله أنت يعني حصل كذا والصح كنت المفروض تعمل كذا يعني من خلِّ بالك بعد كده، <tsk> لقيته زي ما يكون ما صدّق مسك في الكلمة. يعني أنت مش عارف إيه ار كان طريقته كان بيهاجمني بطريقة فظيعة يعني قلت له: "ليه بس، طب أنت ليه بتتكلّم كده يعني؟" أنا فوجئت من نبرة صوته في الكلام. أنا غرضي النصيحة وما فيش أي يعني علامة على الإطلاق إن أنا بانتقده أو إن أنا مثلًا قصدي إن أنا آه، آه، آه، أو إن أنا قصدي مثلًا أهاجمه أو إن أنا أتنمّر عليه أو لا، لا، لأ، ت لا تمامًا ده هي كانت نصيحة من باب ال يعني خلِّ بالك إن المرّة الجايّة لو كذا يعني خلِّ بالك نقد بنّاء، لا هجوم ولا أنا مثلًا عملت لك مشكلة، ده أنا بانصحك بانبّهك، لقيته بقى زي ما يكون ما صدّق ومسك في الكلمة وقعد وأنت ومش أنت أنا قلت له: "يا عم خلاص أنا غلطان لك حقك عليّا، أنت صح."
امم. أيوه، أيوه. امم. اكتشفت ده إزاي بقى؟ امم. آه، ردّ فعله كان إيه بقى؟ قُل لي كده. امم. أنت كان غرضك النصيحة يعني مش كده؟ ما كانش قصدك إن أنت تتعالي مثلًا أو امم. امم. امم. آه، استخدمت الأسلوب ده اللي هو تقول له أنت صح وخلاص.
آه، اللي زي دول أنا ب آه، آه، آه، أنا اللي زي دول أنا باتجنّبهم تمامًا لأن أنت الواحد لو دخل في جدال مع دول الواحد مش هيخلّص.
آه، طب خلّيني أرجع تاني كده وأسأل لك لو بتفرق أو بتعرف تفرّق في التعامل مع النقد بقى اللي بييجي من المديرين أو اللي بييجي من الأهل؟ يعني المدير بيبقى في الشغل والأهل في البيت، هل في طريقة معيّنة إنّك بتتعامل بيها مع المدير في الشغل غير اللي بتتعامل بيها مثلًا مع الوالد أو الوالدة في البيت لمّا بيوجّهوا نقد؟
امم.